Eu queria conversar com você um pouco, dar uma desabafada sobre isso e pedir, aí, uns conselhos, umas opiniões, eh
Claro, estou aqui para te ajudar.
Ah, então, mas é que ultimamente eu eu eu perdi a vontade de ir em algumas celebrações, eh, na verdade, assim, da da escola do meu filho, coisas que envolvam, eh, as famílias, enfim. E e aí eu te explico o porquê. É assim, ele ele está no eu eu moro no Estados Unidos, né, e e além de ser uma cultura muito diferente, assim, ele ele está no 5º ano, e e aí a gente eu e meu marido, a gente sempre fez um esforço absurdo para em tudo que é que a escola promovia. Eles promovem muita né, muita coisinha assim, ah, é, caminhada pra ju juntar dinheiro, eh, <clicks tongue> como chama? Eh, Os fundraising aqui ah, vai tal restaurante, dar o nome da escola, junta dinheiro. Mas aí, assim, até o 5º ano agora já teve tanta picuinha, tanta coisinha, assim, entre as crianças e com os pais de crianças, tanto mal-estar. Sabe, quando você vai cansando? <chuckles>
Uhum. Aham. Sei. Uhum. Sim. Aham, não, eu super compreendo você, né, porque são muitas atividades, né, eh, a esq seu filho tem quantos anos?
Sim.